あ、なるほど。でも、その時は、何て言うんですかね、彦根城とか、その、ま、歴史についてとか、あんまり分かんなかったって感じでか？
うん。 あ、わ、全然わかんなかったですね。
あ、なるほど。やっぱ中学校ぐらいですかね、歴史の。
うん。とに ししょそうですよね。うん、なんかほら、祖父母が何してるとかってあんま興味ないじゃないですか、子供の時って。<chuckles> なんか、祖父母の仕事がどうとかとか、あんまり気にしてなくって。で、おばあちゃんはおばあちゃん、おじいちゃん、おばおじいちゃん、おばおじいちゃんって別におじいちゃんの職業がもうもう退職とかしてるから、そういう、ね、自分が。うん、なんか元々何してたとか、あんまり突っ込んで聞かなかったんですよね。
はいはい。 ま、確かにそうですよね、はい。 はい。 あ、確かに、はいはい。 ああ、はい、むさむはい、あんまり聞かないですもんね、小学生が、自分のおじいちゃん、おばあちゃんに、何の仕事やってるか、はいはい。<laughs> ま、確かにそうですよね。
そうですよね、お仕事何とかね。<laughs> ね。 うん。だからなんかちょっと、あの、いろいろ話ができるようなったら、いろいろなこと聞いてました、なんか。
あ、なるほど。じゃ
ううん。あの「兄弟はどんなうん、あの、おじいちゃんの兄弟はどんな人だったの？」とか。
はいはい。 あっ、そこまで結構、き聞いたというああ、なるほど。
聞きました。はい、いろんな、こう、たなし聞いてました。なんか、うん「おばおばあちゃんのその兄弟はどんなんやったの？」とか。
はい。 はいはい。あ、そういうのも結構やっぱり聞いて全部覚えてるもんなんですか？
うん。 覚えてますよ。何かねいろんな話ちてくれました。
あ、なるほどはいはい、どういう感じの
なんかうん、すなんか、すなんか戦後で
はい。
なんかなんか朝鮮の方の学校の先生に、なんか、おお姉さんがだいぶ歳の離れたお姉さんがいらっしゃったそうなんですよ。
あ、はい。